Ja, das habe ich ja schon so angedeutet, wie zum Beispiel diese 70er Jahre Playlists, 80er Jahre Playlists habe ich auch, 90er auch. Aber ganz ehrlich, die Musik, die heute produziert wird, die kann man spielen, um mich zu foltern und um meine, äh, schlechte Laune noch anzustacheln. <laughs>
Mhm. <laughs> Es ist natürlich sehr pauschalisiert, aber ich weiß, was du sagen willst. Ähm, es gibt es gibt da schon, ähm meinst du nicht, dass aber dieses Festhängen an der 80er, 70er, 80er, 90er Jahre Musik auch viel einfach romantisiert ist durch die Erinnerung, die du da dran hast? Also, wir haben ’ne andere Erinnerung an 80er, 90er Jahre Musik, wie wir Erinnerungen an 2010er Musik zum Beispiel haben.
Ja, ja. Mm. Nicht zum zum Beispiel nicht, also ich habe ja 70er nicht erlebt, 80er, äh, also 50er und 60er auch nicht, aber ich kann mich besser mit solcher alten Musik verbinden, weil sie mehr Facetten hat und, äh, noch anspruchsvoller war als, äh, dieser Kram von heute und das hat nichts damit zu tun, dass ich das romantisiere, sondern einfach besser finde.
Ja, mhm. Mm, okay, mhm. Also ich bin ja immer der Meinung ich sage ja immer, die Musik, die heute ist, die versucht alle breiten Geschmäcker zu treffen und früher hat man sich etwas mehr individa individualisiert bei Musikhören, ähm, und auch beim Musik machen, ja.
Ja, genau, also, ähm, das ist ja nicht mehr ein Gefallen heutzutage, das ist ’ne Gleichschaltung und es ist ’ne Verstümmelung der Kunst und die Musiker, die noch wirklich was zu sagen haben, die kommen nicht hoch. Äh, die werden gar nicht gehört, weil der Algorithmus nur diese Soße pusht.
Mhm. Ja, ja, ja, perb hm, bei trotz allem, denke ich, jetzt mal unabhängig vom Algorithmus, meinst du nicht, wir hören uns selber manchmal an wie unsere Großeltern, die uns immer vorgeworfen haben, was für furchtbare Musik wir hören?